Alors, raconte-nous un moment où tu as dû tout recommencer?
Alors il y a en a eu plusieurs, heu, dans ma vie. Heu, beh, déjà même, dans mon enfance, et puis donc je vais te raconter plus, heu, heu, adulte, heu, où là, j'ai tout recommencé, heu, après mon divorce, voilà, donc heu, ça a été, heu, beh ouais, ça a été dur, heu, pas de recommencer, ça, c'était des ça, c'était parfait. Heu, ça a été dur c'était surtout, heu, le moment du divorce parce que c'était la guerre, il y avait un enfant, il y avait enfin, voilà, donc heu, ça, c'était plutôt, heu, compliqué. Et heu, du coup, oui, j'ai tout laissé derrière moi, heu, à part mon fils, bien sûr. <chuckles> Heu, voilà, et, heu, <chuckles> j'ai pris mon fils et heu, j'ai été dans une autre ville et j'ai tout recommencé, heu, là-bas, ouais.
Ouais. OK. D'accord. Mmh mh. Ouais, bien sûr. Tu as tu as tu as tout recommencé à 0?
Mmh mh, oui. Ah, de toute façon à chaque fois, heu, que je recommence, heu, je ne prends rien. C'est-à-dire, heu, je je laisse mon entourage derrière, je laisse mes meubles, je laisse tout.
Ouais, bah, oui, au point de d'être partie dans une autre ville donc vraiment tu as
Je recommence vraiment. Mmh.
tu es, voilà quoi, tu es tu es partie léger on va dire, j'allais dire, sans bagage, oui, oui. Tu as essayé de te décharger au maximum.
Ouais, ouais. Ouais et je trouve, heu, que c ouais c'est ça. Je trouve que c'est plus facile de recommencer quand on laisse tout derrière.
Ouais.
Tu vois? Ou sinon c'est pas un vrai recommencement. Si on garde, heu, des gens, heu, si on garde, heu, des relations, si on garde, heu, des meubles, heu, si on tient heu, je suis pas du tout matérialiste, donc à chaque fois je laisse tout derrière. Mmh. Je recommence vraiment du début à la fin. Nouvelle déco, nouvelle nouveaux, heu, meubles, nouveaux vêtements, nouveaux mmh?
Mouais. Puis d d'un côté, il y a cette façon de se dire que, voilà, on reprend rien donc, heu, toutes ces choses qu'on laisse, qui sont peut-être, heu, chargées en fait, heu, de l'histoire, heu, passée, du coup, au final le fait de de repartir sur du neuf, enfin du neuf, quand je dis neuf de de nouvelles choses, pas forcément neuves, heu, voilà, mais de repartir avec, heu, un aut comme comme tu dis voilà, une nouvelle ville, donc rencontrer des nouvelles personnes, heu, bah, potentiellement un nouveau travail, un nouvel entourage, heu, un nouvel appart, des choses comme ça, du coup, effectivement ça fait ça fait repartir à 0.
Ouais, exact. Mmh. Oui, oui, oui. Non. Exact. Mmh mh. Exact. Sûr C'est ça et tu repars sur de bonnes bases. Parce que si tu amènes des choses, heu, avec toi, tu tu ne repars pas sur de bonnes bases. Puisque comme tu dis, bah, voilà ça p tout porte une, heu, une partie de l'histoire donc, heu, ça te suis du coup. Mmh.
Bien sûr. C'est ça. Bien sûr, ça te suit, puis même, dans certains cas, ça peut te permettre, toi aussi peut-être, de le fait de changer d'endroit, tu, bah, tu peux, en fait bon on est qui on est. Mais je veux dire, tu peux après, heu, décider d'être heu, j'allais dire, décider d'être quelqu'un d'autre, mais, heu, toi-même, te redécouvrir. Par exemple, admettons, voilà, tu es <blows air> il y a les personnes les personnes les personnes de ton entourage. Ouais, bah, vo c'est ça! Elles devaient peut-être te voir, heu, avec, heu, on va dire, heu, comme ça, bon voilà. Leur regard est comme ça mais là, le fait d'être avec de nouvelles personnes et de d'être dans un nouvel endroit, tu peux peut-être, même toi-même, te redécouvrir et puis être que je quelqu'un d'autre mais voilà avoir de un autre, enfin, faire évoluer ton caractère, heu, des choses comme ça. Ça peut être pas mal.
Mmh mh. Oui. Oui! Exact. D'ailleurs ça m'a ça m'a fait cette sensation. Mmh. Leurs regards, ouais, ouais. Mmh. Évoluer différemment. Mmh. Mmh mh. Tout à fait, je oui. Je pense que l'entourage c'est, heu, ouais. C'est très, heu, important que ce soit pour, heu, notre évolution ou ne pas, heu, évoluer du tout <chuckles> tu vois? Avec certains entourages, on on on n'évolue pas justement. Donc, heu, oui, je je pense que et tu as tout à fait, heu, trouvé les mots, c'est voilà, se re heu, se se se reconstruire, se, hem, trouver, heu, voilà, heu, dans dans les yeux, heu, des gens, heu, une autre façon, heu, de de te voir, heu, enfin, tu vois? Et ça, tout ça c'est important. Mmh mh. Tout à fait.
Bien sûr. Bien sûr. Mais du quand tu recommences tout ça, c'est c'est quoi concrètement le plus dur? C'est de de de prendre cette décision-là, de de tout quitter? Ou bien, plus, heu, l'aspect, heu, bon j'allais dire, l'aspect émotionnel, si dans ton cas, ça devait être dur émotionnellement forcément, puisque, bah, du coup c'était, heu, c'était dans un divorce, mais est-ce que le plus difficile voilà, vraiment décider de tout quitter et partir loin? Ou l'aspect logistique, c'est-à-dire, voilà, je vais arriver dans un nouvel endroit, le fait de trouver un appart, trouver du travail et cetera, c'est c'est quoi le plus compliqué en soi, le plus dur?
Un divorce. Bah, alors, hem, moi je trouve qu'il y a pas, heu, de complications, pour moi hein, de recommencer, heu, quelque chose. Je pense, heu, dans ce cas-là, ça serait plus, heu, la logistique, surtout si tu as un enfant, tu vois? Donc là, heu, oui, il faut, heu, il faut, heu, heu, que quand tu pars, tu aies déjà un, heu, un logement, que tu aies déjà trouvé, heu, voilà, heu, que tu aies de quoi, heu, le nourrir, de quoi, heu, voilà, le faire vivre, heu, donc oui, ça serait plus ce côté-là, heu, je pense que si tu es seule, c'est moins m moins évident, mais, heu, je veux dire moins évident dans le sens où c'est moins compliqué, mais quand tu as la responsabilité d'un enfant, oui, c'est un peu plus, heu, voilà, mais ou sinon non, le reste moi je trouve, heu, très facile de recommencer, heu, d'ailleurs on me l'a dit il y a pas longtemps, on m'a dit: «Mais toi alors, heu, tu tournes la page comme si, heu, co comme si on n'avait jamais existé», heu, bah ouais, en même temps, heu, peut-être demain, c'est toi qui va partir hein, heu, tu vois? Donc, heu, donc voilà, donc, heu, ouais, ouais je suis j'ai quand quand je regarde ma vie et tous les déménagements que j'ai fait enfant, adulte, heu, et et tout ce que j'ai laissé derrière moi, à chaque fois. Sans aucun regret parce qu'à chaque fois après j'ai découvert, heu, d'autres gens, d'autres personnes, d'autres, heu, voilà et heu, mais, heu, ces gens-là ils font quand même passer partie, ils sont sont quand même dans ma tête de temps en temps, des souvenirs, de la nostalgie, des heu, voilà, ça veut pas dire que je les abandonne, heu, complètement, je je, heu, je ne trouve pas l'intérêt, heu, voilà, si si je m'en vais, c'est qu'il y a une raison, donc pourquoi les, heu, les garder? Je je voilà, je tourne ma page, en effet et je pense pas que ce soit un défaut en fait. <laughs>
Mmh mh, ouais. Où aller, bien sûr. C'est ça. Ouais. Mmh mh. <laughs> C'est vrai. Mmh mh. Bien sûr. Non, c'est vrai, mais ce que tu dis c'est enfin ça a du sens quoi c'est effectivement si tu t'en vas, c'est qu'il y a c'est que quelque part il y a un mal-être, il y a quelque chose qui va pas et que, du coup, voilà c'est le le but pour toi heu, tu t'investis dans ta propre relation avec toi-même en fait. C'est te c'est le but c'est que c'est que toi tu te sentes bien et que tu ailles mieux en fait, donc, heu.
Mmh mh. Tout à fait. Exactement. C'est ça, exactement. Et en fait ça, je l'ai compris très tôt parce que, heu, si tu veux quand j'étais petite, heu, je j'a et là c'était pas de mon fait, hein! Heu, mais, heu, j'arrêtais pas de déménager tout le temps, tous les 2 ans, tous les et hem et du coup, j'avais compris vite qu'il fallait pas que je m'attache aux gens, parce que sinon j'arriverai pas à à avancer, tu vois? Heu, parce qu'à chaque déménagement, ben, si je m'étais attachée à aux gens, heu, d'avant, heu, bah, je j'aurais je j'aurai eu plus de mal à avancer.
Ouais. Mmh mh. C'est vrai.
Voilà et du coup, non, heu, du coup, j'ai pris ça, heu, comme une aventure et un re recommencement et j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que, heu, beh, voilà, à chaque fois des nouvelles rencontres, heu, des nouvelles heu et et j'ai trouvé ça extraordinaire, en fait, mmh.
Mmh. Mais c'est vrai ce que tu dis, hein. C'est que, du coup, c'est vrai que si on passe notre temps, à à à regretter, à s'attacher, heu, aux personnes, enfin, ça nous empêche pas de d'apprécier les gens, d'aimer les gens, de voilà, mais si après
À regretter, heu, nananère. D'être attache, oui! D'être sociable, heu, d'être, heu, bien sûr! Mmh.
exactement, mais si on passe notre temps à toujours être là et à être, bah, à la limite, trop attachées aux gens, et bah, du coup, heu, on a on n'avance pas et puis, ben, la le moindre, heu, la moindre séparation, hein! Que ce soit, heu, bah voilà, que ce soit, voilà, toi qui pars ou eux qui partent ou, heu, ou, enfin voilà quoi, heu, peu importe peu importe la séparation ça devient tout de suite insurmontable.
Mmh, on avance pas! Oui. Oui. Bah, voilà, ça serait terrible et heu C'est ça, exactement et heu, d'ailleurs, heu, je le je le vois, heu, beaucoup ça. Des gens, heu, qui sont, heu, empêtrés dans dans un entourage, heu, qui les fait pas avancer, où ils sont malheureux, où ils sont oui, mais, heu, i i ils y ils y déro ils y dérogeront pas parce que, heu, c'est leur famille, parce que, heu, il y a ce sentiment, parce que, heu, il y a cette attache et beh, dans ce cas-là, beh soit malheureux toute ta vie, il y a pas de souc enfin, c'est ton choix, c'est c'est toi qui décides d'être malheureux dans ce cas-là. Tu vois? Mmh.
Mmh. Mouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est mais tu sais, c'est j je pense qu'il y a moui il y a pas mal de personnes, hein. On doit on doit être quand même pas mal à être, heu, j'allais dire, dans ce cas-là, mais, ouais, il y a encore beaucoup de personnes qui qui arrivent pas encore à se dire que, ben, en fait voilà il faut que je me ch entre guillemets «que je me choisisse moi la 1re».
Mmh. C'est ça, c'est ça! Mmh mh.
C'est c'est ma personne. C'est ma personne et après c'est les autres. D'abord que que moi je sois bien.
C'est ça, c c Mmh mh.
Pour qu'on puisse après je je puisse être bien avec les autres et et que les autres soient bien, heu, avec moi et cetera. Ouais mais c'est b franche
Exactement, heu, mais ça c'est c'est vrai et c'est vraiment problématique comme tu dis. Hem, parce qu'en effet, heu, il y en a beaucoup qui ne savent pas faire ça et se mettre c'est pas de l'égoïsme de penser à soi, hein. Et en plus, heu, tu peux être une meilleure personne avec les autres quand tu as déjà, heu, pensé à toi en 1er. Je veux dire, heu, voilà, c'est pas, heu, du tout égoïste parce que si tu penses qu'aux autres, heu, toi tu t'oublies, donc toi tu seras jamais heureux en fait.
Mmh. C'est vrai Bien sûr. Mmh. Jusqu'au jour où en fait voilà, à trop tirer sur la corde et ben, elle lâche.
Mmh. Exactement, parce que c'est pas les gens qui vont te rattraper, heu, le bout de la corde, hein. <chuckles> Voilà et eux ils vont plus t'enterrer, heu, si tu as des prob si tu vas pas bien. <laughs>
Ouais, mais tu <laughs> Non mais tu vois? Le fait de penser comme ça moi je pense que aussi bon, après c'est une histoire c certainement ça doit être aussi une histoire de voilà de tempérament tout ça. Mais le fait que toi aussi tu ais tu ais pu en entre guillemets, heu, reprendre, heu, j'allais dire reprendre à 0, mais oui tu reprendre le cours de ta vie. Heu, partir, heu, tout recommencer, heu. En plus tu m'as dit plusieurs fois tu as tu as eu pas mal de changements. Du coup aussi, heu, au fur et à mesure, le fait de refaire toutes ces remises à 0 je pense que ça a d ç ça a dû t'apporter justement ça, hein, un peu plus, heu, d'amour propre.
Oui, mmh. Mmh. Oui. Oui, oui. Mais grave, mais complètement. D'amour-propre et puis et puis aussi, heu, j'ai découvert plein de choses grâce à ce genre, heu heu, voilà de, heu, voilà si je vais en fait j'ai compris maintenant, que quand je suis quelque part heu, de toute façon on a moi je prends je je je je sais pas si c'est tout le monde pareil, mais moi j'ai souvent besoin d'un renouveau pour, heu, pour, heu, rebooster ma motivation, mon envie, mon, heu. Voilà parce qu'au bout d'un moment ça devient une routine, on a toujours le même ouais, on a toujours le même entourage, heu, le même boulot, les mêmes discussions, les mêmes, heu heu heu, vues, les mêmes, heu, <chuckles> tu vois? Ça ça peut être très large.
Mmh. Mouais. Tu te lasses? Ouais. Ouais. Oui ça peut, c'est vrai que ça c'est vrai que ça peut être lassant à la longue pour certaines personnes.
Heu, ben, moi alors, heu, moi je crois que le max, c'est 5 ans. <laughs>
<chuckles> OK.
Voilà, donc, heu, au bout de 5 ans là je commence la lai, heu à à à avoir la lassitude, le manque, heu, de motivation, heu, le moral en baisse, heu heu, le voilà, heu, le le le ras-le-bol et là, heu, du coup je sais qu'il faut que j'aille voyeur j'aille voyeur j'aille ouais, j'aille voir ailleurs, heu heu, si j'y suis plus épanouie. Et en fait chaque renouveau c'est comme si que ça me boostait, je me dis: «Ah je vais rencontrer des nouvelles personnes, je vais faire un nouveau boulot, je vais faire ci, il y aura des portes qui vont s'ouvrir», heu, enfin tu vois? Voilà.
Mouais. Il faut aller voir ailleurs quoi. <chuckles> <laughs> Ouais c'est une une nouvelle aventure, voilà, c'est ça.
Mmh, c'est ça. Donc, heu, bah je c'est ça, bon après mon fils il aime pas trop, mais <laughs>
C'est une nouvelle aventure. Bah, oui mais parce que je pense, voilà il est jeune, voilà il va à l'école, heu, les copains s Ah il a grand pardon. Mais bon, après oui c'est sûr que voilà, lui il est en pleine construction de de sa vie donc, heu.
Oui. Non il a 22 ans. <chuckles> Ouais. Ouais. Mmh. Mais moi ça m'a pas empêché de me construire étant jeune.
Ah ouais, mais après, c'est comme comme on disait tout à l'heure, c'est une histoire de tempérament.
Mmh mh. Et ouais mais il me le dit d'ailleurs, il me le dit: «Mais, heu heu, toi, heu, toi tu aimes bien, moi, heu, ça y est hein», là il m'a là il m'a dit là le der dernier déménagement il m'a dit: «Ça y est, c'est le dernier je m'en fous. Je veux pas le savoir c'est le dernier». Je lui ai dit: «Bah écoute, heu, on verra». Mais c'est ça ça c'est sûr que ça sera pas le dernier, je lui ai dit: «Parce que toi déjà, un jour j'espère bien que tu prennes ton indépendance» donc. <laughs>
C'est ça. <chuckles> <chuckles> Bah oui, c'est sûr qu'il va prendre son envol. Mais bon, le dernier déménagement avait voilà avec toi et puis, heu, après ça sera ça sera pour du mieux. Ah, bah, écoute.
Mouais. <chuckles> Oui. Non, mais moi moi, heu, je pense pas que ce soit le dernier, hein. Mmh.
Ah non toi c'est bon. Ça s'est <chuckles> Toi, c'est c'est c c'est trop ancré en toi, heu, faut que tu ais tu as besoin de ça, en fait.
Non, ouais. Heu Ouais, exactement, c'est comme, heu, je sais pas, heu, hem, une énergie. J'ai besoin de cette énergie, de changement, de découvrir, heu, vraiment d'autres gens, heu. Heu, je vais pas parler de culture parce que, heu, je reste en France. Bah, si, culture parce que je suis en Corse maintenant, parce que j'ai le dernier grand changement c'était la traversée de la mer. Heu, <laughs> voilà et heu, mais, heu, voilà moi non, moi je suis j'ai envie de découvrir, heu
Mmh mh. Mouais.
heu le monde, heu, je enfin pas le monde, beh, c'est un peu tard, mais, heu, voilà, heu. J'ai j'ai envie de découvrir d'autres perso c'est très Ouais voilà, d'autres opportunités, d'autres portes qui s'ouvrent, d'autres, heu, d'autres, heu, coups aussi, parce que les coups ça fait grandir, heu, je veux dire, heu, je suis pas nympho, hein, mais, heu. <laughs> Voilà. heu. <laughs> Bon.
D'autres personnes, ouais. C'est sûr. <chuckles> <chuckles> OK super, bah, écoute merci pour, heu, pour cette super conversation. C'était super intéressant de te parler.
<chuckles> Et beh, heu. <chuckles> Et si je devais, heu, conseiller à quelqu'un, hem, voilà, mais n'hésitez pas, heu, à quitter votre famille, votre entourage si vous voyez que vous stagnez, que vous n'êtes pas heureux et que et que et que ça n'avance pas, heu, donnez-vous la chance. Mais oui, il faut il faut aller chercher le soleil, heu, ailleurs, heu, vous allez le trouver, à force. <chuckles>
Il faut foncer. Tai S C'est vrai, il faut foncer, la vie mérite d'être vécue.
Voilà et puis c'est pas et puis tu peux garder contact avec ta famille. Tu es juste pas obligé de de de de de de rester collé à eux quoi. <chuckles> Mmh. C'est ça. <chuckles>
Bien sûr. Mais carrément. Mais carrément. Carrément, carrément. Beh, écoute, je te dis à bientôt, on se reparle vite.
Ouais OK, bah, merci beaucoup, c'était très intéressant. <laughs>
Je t'en prie, je t'en prie, au revoir.
Au revoir.